لأ هاقول لك، ما هو عشان واخد صحابه، وعلى أقل ما فيها أصحابه كانوا فاهمين شوية في حوار المركب، وفاهمين إزاي يقدروا يحركوها وكده، فكان واخد صُحابه أنا باقو ما أنا بقى عشان كده باقول لك هو مُدلَّل، فعشان كده بياخد من كل حد حاجة هو بيعرف يعملها، عشان خاطر ما يقعدش يزعج دماغه، هو عايز يبقى آآ آآ هو الملك، اللي هو ما بيعملش أي حاجة على المركبة أيوه بالضبط كده. هو كان بيعمل الحركة دي ليه أصلًا؟ أو ال المكان ده كُلّه بيعمل الح الليلة دي كُلّها، عشان يبيّن لعمه إن هو قد المسؤولية، وإن هو يقدر يِلِف مثلًا ببنته آمم البحر ويرجع بيها تاني سليمة لأهلها، بس للأسف هو بقى اللي حصل هنا إن مك يعني حاجة هو ما كانش عامل يعني حسابه عليها خالص.
تمام و ومستريّح. تمام، تمام. تمام. إيه بقى اللي حصل؟
اللي حصل كالآتي، هُم كانوا ماشيين في وِسط البحر كده، وقام جِه ع طِلِع عليهم آآ اسمه إيه ده، الناس اللي هي بي بيسرقوا المراكب والحاجات دي، فكانوا قراصنة يعني زي ال بالضبط آه، فالقراصنة بقى طلعوا، وخدوا بقى مركبة ومش عارفة إيه والكلام ده كُلّه.
ال أ القراصنة، تمام. طَب طَب استَنّي إد أنت ال ال كده الفيلم فيه برضه جزء Action أعتقد؟ والّا والّا كُلّه كوميدي؟
لأ، في في جزء Action بس الأكس الAction بتاعُه صُغيّر جدًا، يعني حرفيًا ما ما ما لا لا يُذكر، حرفيًا أنت الAction ممكن دي تلا 10 دقايق.
يعني Action والّا Action ممزوج بال بال بالكوميدي؟ تمام، تمام، تمام.
بالضحك. بالضبط آه، أكش Action ممدوج بالضحك كده، بس هو الAction الجامد، هو كان في آخر الفيلم، لكن أنت لو بتتكلم بقى عن أكتر بقى حاجة كانت بتضحّك في ال في ال أو لقطة مضحكة جدًا حصلت، هو لمّا جِه طِلع القراصنة وخدوا المركبة، وبعدين خلّوه خلّوا كل اللي في المركبة طبعًا يكونوا عبيد بالنسبة لهم وهُم ينفذوا أي حاجة هُم عايزينها، وطلبوا منُّه فلوس وفِدية وليلة كبيرة يعني.
تمام. تمام. وهو هو ما حاولش إن هو ي يعمل أي ردّة فعل؟